Sì, sì, sì, sì, sì.
E v diciamo
Ha finito ora da poco le superiori.
Eh, ne parlate cioè t'ha chiesto delle cose, ne
Sì, sì n diciamo
glielo di cosa cosa vuol fare lei? Ti parla di quello che sono le sue idee? Gli dici la tua impressione? Gli gli dai qualche consiglio?
Sì, diciamo, abbiamo un bellissimo rapporto proprio perché forse proprio nel momento in cui, mhmm, appunto abbiamo avuto un po' la perdita, ci siamo un po' tutte eguagliate, nel senso che, mhmm, sì, c'era comunque il fatto che mia mamma fosse il nostro genitore, quindi dobbiamo ascoltarla perché è proprio un adulto, quindi sa anche più di noi. Però allo stesso tempo non c'era quella, magari, distanza che si può succede di avere di solito un po' coi genitori, quindi
Mh. Certo. Eh beh, e cer cer Cer E ma sai Assolutamente. E beh, ma sai in un momento così, anche tua mamma poverina, ehm, insomma per lei è stata <chuckles> immaginati il trauma che può aver in fondo sì, dici genitore, ma poi sai uno si trova proprio veramente perso, probabilmen
<chuckles> Certo. Certo, anche perché poi c'è proprio la frase che uno dovrebbe ricordare sempre, che il fatto che anche i genitori è la prima volta che fanno i genitori, ehm, vuoi o non vuoi sono umani, che anche loro stanno vivendo la loro prima vita.
Eh. Eh infatti poi i ragazzi arrestare arrestare vuol eh, eh arrestare una una una donna con c con 2- 2- 2 ragazze giovani, insomma nel pieno della vita, perdere perdere il marito insomma è una cosa altro che traumatica una cosa lì. Certo che lì poi viene da da indubbiamente viene da beh, lì uno può reagire o dire: "Vabbè basta io scappo vado via perché non voglio vedere più niente, non voglio sentire niente." Oppure ci si ci si riunisce, si sta insieme, si cerca di tirare avanti, voglio dire. Poi vabbè poi magari ci ci sono vabbè, per carità, magari i eh, l'importante vabbè economicamente magari le condizioni sono anche sufficienti a tirare avanti, però il fattore il fattore emotivo è importantissimo, ecco.
Certo. Certo, si combatte insieme. Certo, verissimo.
Ascolta niente, ehm, adesso sarebbe bello parlare di 'ste cose perché m'hai anche emozionato confesso con questo con questo racconto mi hai emoziona va bene ti ringrazio per adesso e spero di risentirti, magari di parlare di qualcos'altro ecco. Okay? Ciao e a presto.
Mh, mh, mh. Certo, io ti ringrazio tantissimo e spero di sen poterti sentire presto.
Ciao, ciao.